บ่อยค่ะ เอาจริง ๆ ตอนที่อยู่แบบว่า ม เอ่อ ช่วง ม.ปลาย อะค่ะ เรารู้สึกว่า มันแปลก แล้วพอแบบว่า เขาเรียกว่าไร เราทำอะไร อย่างเงี้ย เราก็เหมือนแบบมักแบบเป็นจุดสนใจของ เพื่อน ในกลุ่มอะ เพื่อนก็จะเหมือนแบบว่า "เฮ้ย แบบ เฮ้ย ทำไมทำอย่างงี้อะ?" ไรอย่างเงี้ย แบบว่า ย ขาอะ เออ ก็เป็นจุดสนใจแบบว่า "อุ๊ย คันอีกแล้วเหรอ? เป็นอะไรแบบ เออ แบบเป็นอะไรรุนแรงหรือเปล่า? เป็นแบบ เออ เชื้อโรคหรืออะ ร ไร อย่างเงี้ยหรือเปล่า?" คือแบบ เออ ก็ว่าเราแบบนี้เนาะ เราก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย มัน ข มันยิ่งใหญ่ขนาดไล้ นั้นเลยเหรอ แค่เราเกาขา เออ เราก็เลยแบบว่า "เปล่า เรา" ใช่ เราก็บอกว่า "เปล่า ไม่ได้เป็นอะไร คือแบบแค่คันเฉย ๆ" บอกว่า "อุ๊ย คันบ่อยเลย คันบ่อยไปแล้วนะเนี่ย" อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็รู้สึกว่า แบบ เออ แปลก ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็แบบ เออ ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะ เราก็เหมือนแบบคบ เขา ไปวัน ๆ น่ะค่ะ เพราะว่าตอนนั้นน่ะ เรา ที่ของเราแบบว่าได้ดีในระดับหนึ่ง แล้วตอนนั้นน่ะค่ะ เหมือนประมาณว่า เราก็เริ่มแบบมีแฟนแล้วด้วยเนาะ เราก็เลยแบบว่า เออ ไม่ได้แบบ คือคบกับเพื่อนไว้แบบแค่แบบอยู่ใน อยู่ในแบบ โรงเรียน อะไรแค่เนี้ย แล้วก็พอเราเรียนเสร็จ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ ใช่
ค่ะ โอ้โฮ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ก็ไม่ได้ ก็เหมือนว่าคุณเองก็มีอะไรที่ จะต้องทำ นอกเวลาอยู่แล้วนะคะ นอกจากเวลาเรียนใช่ไหมคะ? ก็เลยไม่ได้ไปแบบว่า พยา มองข้ามไปด้วยใช่ไหม อะคะ?
อา ใช่ ใช่ ๆ เพราะว่าตอนนั้นอะค่ะ ตอนเด็ก ๆ เนาะ ตอนนั้นเราก็ เออ เราชอบแบบสนใจเรื่องเรียน อะไรประมาณเนี้ย เราก็จะแบบนัดกับแฟนอะค่ะไปเรียนพิเศษ หรืออะไรอย่างเงี้ย ด้วยกันอยู่แล้ว อา เราก็จะเหมือนแบบ เออ ไม่ค่อยมีเวลาให้เพื่อน แล้วเราก็จะสนใจเรื่องเรียน ซึ่งเอาจริง ๆ แล้ว อันเนี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่าอะไรเขาเนาะ แต่คือเราก็รู้สึกว่า เรา มันดีที่สุดในกลุ่ม เพราะว่าเวลาเพื่อนแบบ เขาเรียกว่าไรอะ เลิกเรียนกันน่ะค่ะ เขาก็จะแบบแยกย้ายกันเนาะ บางทีเขาก็จะแบบว่าไปเกาะกลุ่มกันเอง ซึ่งอะไรแบบเนี้ย เราก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วอะค่ะ เหมือนเราแบบว่าแฝงตัวออกมา อาจจะทำให้รู้สึกว่า มันเป็นแกะ แกะดำของกลุ่ม หรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้เนาะ อืม
ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ พอได้ฟังแล้ว เราก็เห็นภาพเลยนะคะว่า จริง ๆ แล้ว ถ้าเกิดว่า เรามองว่า อย่างงี้ค่ะ ถ้าเกิดคุณอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะแล้วคุณสบายใจ คุณก็คงอยาก จะอยู่ต่อนะคะ แล้วก็อาจจะมีหากิจกรรมนะคะ หรือว่า <sniffs> อ่า พาแฟนไปทำกิจกรรมร่วมกัน อะไรงี้เนาะ แต่ว่าถ้าเกิดมองแล้ว อืม แค่อยากรู้เพิ่ม เติมเนาะว่าจริง ๆ แล้วค่ะ คำว่า "เพื่อนที่ดี" สำหรับคุณเนี่ยนะคะ คุณมองว่าจะต้องมีสมบัตินะคะในลักษณะที่เพื่อนที่ดีเนี่ย จะต้องมีคุณสมบัติ แบบไหนคะ? อย่างเช่นนะคะ อาจจะมี ความ ใจนะคะ หรือว่า อ่า พูดตรงไปตรงมานะคะ หรือว่ามีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ อ่า แบบไหนบ้างอะค่ะ?
ใช่ อืม อะฮะ อืม

ก็ ก็ด้วยค่ะ รู้สึกผิดด้วย แล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ย เขากำลังแบบว่า สนุกอยู่ เวลาสนุก อย่างงี้ มี ม แบบไม่ได้เยอะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วอะ เรามีเพื่อน 2 กลุ่มเนาะ ต้องบอกก่อน ก็คือ อย่างสมมุติกลุ่มเนี้ย ก็จะแบบคบกันตอนกลางวันน่ะ อีกกลุ่มหนึ่ง ก็เหมือนแบบว่า ตอนกลับหอไปตอนกลางคืน แต่ไม่ใช่ว่า ตอนกลางวันน่ะ เราจะแบบไม่ได้มีความ สุข กับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะ ก็คือแบบว่าบาง บางเวลาเขาชวนเราไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ อะไรอย่างเงี้ย อา เราก็ไปกับเขาเหมือนกัน อืม
อืม ค่ะ โอ้โฮ พอได้ฟังแล้ว นะคะ ก็ถือว่าคุณเองเนี่ยนะคะ ก็ถือว่าเป็นคน ๆ หนึ่งที่ สามารถช่วย heal ใจใน กลุ่มเพื่อน แล้วก็สร้างสีสันได้ค่อนข้างดีเลยนะคะ ซึ่งแบบนี้เนี่ยนะคะ เวลาไปไหนด้วย คุณเองก็ อาจจะต้องพกรอยยิ้มไปตลอดเลยใช่ไหมคะ ก็มีอารมณ์ขัน แล้วก็ พยายามที่จะแบบว่า อยากให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยเลย แล้วอย่างงี้ค่ะ คุณเองเนี่ยนะคะ อา เคยมีแบบว่า เหตุ การณ์ที่แบบว่า ไม่รู้จะไปกลุ่มไหน เพราะมีเพื่อนหลายกลุ่ม บางที อาจจะนัดกัน ตรงกัน อย่างเงี้ย เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะ?
ใช่ อืม จริงค่ะ

เออ ตอนนั้นน่ะค่ะ เรารู้สึกว่า "เฮ้ย มันเป็นปกติรึเปล่า?" เพราะว่าที่บ้านเราค่ะก็ไม่ได้บอกเนาะว่า เออ คนที่แบบดี เขาเป็นยังไง หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือก็ไม่ได้แบบมีมา การมาพูด อะไรเรื่องแบบนี้ ทำให้เราต้องแบบศึก ษา เนี้ยค่ะ เหมือนประมาณว่า เออ แล้วเราก็รู้สึกว่า แปลก ๆ นะ สังคม แปลก ๆ ดี คือถ้าเผื่อเราโขะ เรา พ ในกลุ่มอะค่ะ มีประมาณ 5-6 คนได้ ถ้าเผื่อจำไม่ผิดอะ ถ้าเรา เอ่อ ถ้าเราทะเลาะกับแบบว่าอีกคนหนึ่งอะค่ะ ก็คือเหมือนแบบว่าเขาจะแบบชอบงอนเรา เวลาเราทำอะไรไม่ถูกใจ อย่างเงี้ย เขาก็จะเหมือนแบบว่า เออ แบบ ไม่ ไม่ ไม่อยากคุยกับเรา งอนเรา อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะพาลให้เหมือนเพื่อนทั้งกลุ่มอะค่ะไม่คุยกับเราไปด้วย อา แล้วเว ลา แบบว่า
ค่ะ อืม โอ้ โอ้ เป็น เป็นดูแย่เลยนะคะ แบบเนี้ย ถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้ แล้วจริง ๆ คุณ คุณ ได้เจอสถานการณ์ แบบนี้ บ่อยไหม คะ?
ใช่

อืม โอ้โฮ คือจริง ๆ แล้วเนี่ยคะ สำหรับคุณ เอง นะคะ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ และอีกอย่างหนึ่ง โชคดีมากเลยนะคะที่คุณเองเป็นคนที่ เอ่อ มีความ เป็น ตัวเองค่อนข้างสูง แล้วก็เป็นคนที่มีอะไรทำด้วยอะ มันก็เลยแบบว่า พยายามแบบไม่โฟกัสสิ่ง เล็ก ๆ น้อย ๆ แล้ว พยายาม ที่จะมองข้าม แล้วก็หาโอกาสหรือว่าหาสิ่งอื่น ๆ มาทำด้วยเนาะ อย่างเงี้ย คุณเอง ก็ อาจจะ เอ่อ รู้สึก ดี ใช่ไหมคะ? ที่อย่างตัวคุณเองอะเป็นคนที่มีอะไรทำอยู่แล้วอะค่ะ ก็เลยไม่ได้แบบ เอ่อ มองข้ามสิ่งที่มันไม่ดี หรือมองข้ามสิ่งที่คุณไม่ชอบใจไป อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อา จริงเลยค่ะ เอาจริง ๆ เนาะ เราก็รู้สึกว่า เราไม่อยากเอาแบบว่าสิ่งไม่ดีมาใส่ใจหรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ การที่แบบว่าพอเรามาอยู่แบบว่ามหาลัยแล้วอะ เรารู้สึกว่า เออ เข้มแข็งขึ้น เราผ่านอะไรมาเยอะ เรารู้สึกว่า เราไม่อยากกลับไปเจอแบบนั้นอีกแล้ว เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ เราจะต้องแบบว่าปรับตัวเนาะ อะไรที่เรารู้สึกว่า เอ๊ย มันไม่ใช่อะ เราปฏิเสธตั้งแต่แรกเลย ซึ่งเอาจริง ๆ แล้วอะเราก็เจอ เหมือนกันนะคะ ที่แบบว่า เพื่อนที่เหมือนแบบตอนมัธยม อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็รู้สึกว่า เออ เราถอยห่างเขาดีกว่า อะไรอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่า เออ เราไปหาแบบว่าเพื่อนใหม่ ๆ กว่าจะลงตัว ไร รู้สึกว่า ก็น่าจะเป็นประมาณปี 2 ได้อยู่อะ อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ คือจริง ๆ แล้วเรื่องราวนี่คือแบบ คุณค่อนข้างที่จะเจอความหลากหลายมาก ๆ เลยเนาะ ตั้งแต่แบบว่า เอ่อ ตอนเรียนนะคะ มัธยม ด้วย ใช่ไหมคะ? พอมหาลัยก็จะมา เอาแบบเหมือนมีเรื่อง พล็อตเรื่องคล้าย ๆ กันด้วยอะค่ะ แล้วแบบนี้ถามจริง ๆ ค่ะ ตอนนั้นน่ะ คุณรู้สึกแบบว่าชินไหมคะ? หรือว่า
อา
ทำใจแล้วไปต่อ? อะไรเงี้ยค่ะ